ค่ะ เรามีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังอะค่ะ แล้วก็ระบายหน่อยเนาะ แล้วอาจจะขอความเห็นคุณนิด ๆ หน่อย ๆ อะค่ะ คือช่วงเนี้ยค่ะ เรารู้สึกว่า เราเหนื่อยล้ามาก ๆ แบบว่าทั้ง ทางด้านร่างกายด้วยนะคะ อันเนี้ยเห็นชัดมาก ๆ เพราะก่อนอื่นต้องบอกอะค่ะว่า ก่อนหน้าเนี้ย คือเราอะทำงานมาโดยตลอดเนาะ จนท้องเลยเนี่ยล่ะค่ะ พอหลังคลอดน่ะ ก็เว้นวรรคไปนิดหนึ่งค่ะ แล้วก็กลับมาทำงานอีก มันเหมือนไม่ได้พักเลยอะค่ะ ร่างกายยังรู้สึกยังงง ๆ อยู่ มันเป็นการเหนื่อยสะสมอะค่ะคุณ คือแบบตอนแบบว่า ตอนท้องไม่เท่าไรค่ะ มันก็เหนื่อยทางด้านแบบเหมือนสังขารเนาะ แต่ว่ายังเป็นคนเดียวไงคะ ยังดูแลตัวเองคนเดียว อะไรเงี้ย แต่ว่าพอมาหลังคลอดเนี่ย เราจะต้องดูแลลูกด้วยเนี่ยแหละค่ะ มันเป็นความเหนื่อยที่แบบเหมือน เราผ่าคลอดเนาะ แล้วมาเจอแบบจะต้องเลี้ยงลูก ให้นม ปั๊มนม นู่นนี่นั่นน่ะค่ะ นอนก็นอนน้อย ทีเนี้ยค่ะ มาเผอิญหลังคลอดเนี่ย มันเป็น เขาเรียกว่าทางด้านอารมณ์อะค่ะ เราเป็นเหมือนแบบว่า เขาเรียกว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดด้วย มันก็เลยรู้สึกว่า พอช่วงเนี้ย ทางด้านนั้นน่ะ มัน เขาเรียกว่าทางด้านอารมณ์อะค่ะ มันก็ลดลงแบบนิดหนึ่งนะ แต่ว่าความเหนื่อยทั้งด้านร่างกายจิต ใจ เรายังรู้สึกว่า มันยังอยู่กับเราอยู่เลยอะค่ะ
ครับผม อืม ครับ ครับผม อะฮะ อืม อือฮึ ครับ อา ครับ อืม ครับผม พอดีไม่ทราบว่า หลังจากคุณคลอดแล้วเนี่ย ในรูปแบบของการเลี้ยงดู อ่า ลูกเนี่ยครับผม คุณมีผู้ช่วยบ้างไหมครับผม ไม่ว่าจะเป็นสามี หรือว่า อ่า คนที่บ้านคนอื่น ๆ น่ะครับผม?
ค่ะ อา ถ้าเลี้ยงลูกอะค่ะ ก็สามีก็จะช่วย ช่วงที่แบบเขาเลิกงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีฝากแบบว่าคุณย่า บ้าง อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคือช่วงฝากเนี่ย เราไม่ได้พักนะคะ ต้องเล่าอย่างงี้ก่อน เพราะว่าช่วงที่ฝาก คือช่วงที่เราต้องทำงาน เพราะฉะนั้น คือเหมือนทำงานเสร็จปุ๊บ ร่างกายชีวิตประจำวัน ณ วันเนี้ยค่ะ คือเช้ามาหาข้าวให้ลูกกินเนาะ แล้วก็ อะ แล้วก็ทำงานช่วงเช้า อะ เผอิญว่าทำงานที่ลูกเข้ามาแบบว่าร่วมอยู่ด้วยในห้องทำงานได้ เราก็จะอยู่กับลูก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ช่วงบ่ายเนี่ย เป็นช่วงที่งานที่จะต้องแบบเข้มข้น เป็นอะไรที่แบบเหมือนเสียงดังรบกวน หรือว่ามีลูกมากวนสมาธิเนี่ยไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ ช่วงบ่ายก็จะฝากคุณย่า ทีนี้เราก็จะรีบปั่นงาน แล้วก็ทำงานให้รีบ เร่งให้เสร็จ ใช่ไหมคะ ช่วงเย็นค่อยแบบว่า ไปรับเขามา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาจริง ๆ เหมือนร่างกายไม่ได้พักเลยค่ะ เพราะว่าเหมือนทำงาน เลี้ยงลูก ทำงาน เลี้ยงลูก สลับกันไป อะไรแบบเนี้ยค่ะ
ครับ อา อืม ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม เข้าใจเลยครับผม กับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะครับผม เพราะว่าอย่างที่คุณเล่ามาเนี่ย ตั้งแต่ อ่า มีความเหนื่อยสะสมตั้งแต่ตอน ก ที่ตั้งท้องแล้ว ถูกต้องไหมครับผม? แต่พอคลอดลูกเสร็จปุ๊บเนี่ย อา มันเป็นช่วงที่แบบว่า อ่า เราจะต้องเลี้ยงดูเขา ยิ่ง อ่า ช่วง 3 เดือนแรก หรือว่าตอนที่เขาเล็ก ๆ เนี่ย แน่นอนว่า อ่า คุณพ่อคุณแม่เนี่ย แทบจะไม่ได้นอนเลย และอย่างที่คุณบอกมาเมื่อสักครู่เนี้ยว่า อ่า คุณทำอาหาร ต้องมาทำอาหารเช้าให้ลูกทานเนี่ย แสดงว่า อ่า อย่างน้อย ๆ ลูกคุณเนี่ย ต้องอายุมากกว่า อ่า 6 เดือนแล้วแน่ ๆ หรือว่าอาจจะ 1-2 ขวบ ผมขอเดาว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ ถูกต้องไหมครับผม?
ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ ใช่เลยค่ะ ลูกเราอายุ 2 ขวบพอดีเลยค่ะ คุณเดาถูก มาก ๆ เลยอะค่ะ
อืม ครับ แสดงว่า เนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่า เด็กเนี่ยกำลังซนพอดีเลย วัย 2 ขวบเนี่ย พอเขาเริ่ม อ่า เริ่มวิ่งได้แล้ว เริ่มที่จะแบบว่าเรียนรู้กับโลกว่า โลกกว้าง อย่างที่คุณบอกเนี่ยแน่นอนว่า ถ้าเกิดว่าคุณไม่ฝากคุณย่าเอาไว้ ณ ตอนกลางวันเนี่ย ผม บอกได้เลยว่าคุณคงไม่ได้ทำงานแน่ ๆ <chuckles> ถูกต้องไหมครับผม? อา แล้ว อ่า ในรูปแบบในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ย ที่คุณทำงาน ทุกวัน ๆ แบบเนี้ยครับผม อ่า คุณได้มีเวลาพักผ่อน หรือว่าวันหยุดให้กับตัวเองบ้างไหมครับผม?
อา ใช่ เอาจริง ๆ นะคะ คือมันเป็นเรื่องน่าตลก แล้วก็เป็นตลกร้ายสำหรับเราอะค่ะ 7 วันเนี่ย ยืนยาวทั้ง 7 วันเลยค่ะ เพราะว่า คือช่วงเช้าจะเป็นช่วงแบบว่า งานที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวเนาะ แล้วธุรกิจส่วนตัวอะค่ะ มันหยุดไม่ได้อยู่แล้ว มันไม่มีวันหยุดอะค่ะ เราก็จะทำอย่างเงี้ยล่ะค่ะ แล้วงานช่วงบ่ายเนี่ย เป็นงานที่แบบเป็นงานส่วนตัวของเราแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลือกที่ ถ้าเราหยุดอะ เราจะไม่ เขาเรียกว่า มันจะไม่ได้เงิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเหมือนบอกร่างกายตัวเองว่า อ่า งั้นฉันจะต้องทำงานทุกวัน เอาจริง ๆ นะคะ คือเขาเรียกว่ารันยาวเลย คือแบบ 7 วันน่ะค่ะ เต็ม max เลยอะค่ะ แบบนั้นเลยอะ
ครับ ครับผม ครับ อืม ครับผม อืม ครับผม ครับ ๆ โอเค งั้นอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกว่า อะ ใน 1 วันเนี่ย คุณมีเวลาให้ตัวเองเนี่ย อ่า ได้พักผ่อนเนี่ย หรือที่เรียกว่าหลับได้จริง ๆ เนี่ยกี่ชั่วโมงครับ?
เดี๋ยวนับก่อนนะคะ นับนิ้วได้เลยอะค่ะ เพราะว่าเอาจริงน้อยมากค่ะ น น่านอนนะ ก็คือลูกเราเนี่ย เป็นคนที่เด็กค่อนข้างนอนดึกอะค่ะ ก็ประมาณ 3-4 ทุ่มเนาะ แล้วก็อีกที ก็คือบางคืนน่ะ โชคดีหน่อยถ้าคืนไหนอะค่ะ คือเรา เราหลังจากลูกนอน เราก็จะมาเคลียร์งาน ใช่ไหมคะ เราก็จะนอนอยู่ประมาณเที่ยงคืน หรือ 01:00 นี่ล่ะค่ะ แล้วทีเนี้ยค่ะ 7 โมง เราต้องตื่นแล้ว เพราะฉะนั้นนอนเนี่ย ไม่เกินแบบว่า 6 ชั่วโมงแน่ ๆ อันนี้คือแบบโดยเฉลี่ยแบบว่า แบบว่าเขาเรียกว่าประจำวันนะคะ แต่โชคร้ายถ้าวันไหน คืนไหนที่ลูกฝันร้ายบ้าง ลูกงอแงกลางคืนบ้างเนี่ย อันเนี้ยแทบไม่ได้นอนเลยค่ะคุณ
<laughs> อืม ครับ ครับผม อืม ครับ อ๋อ จากที่คุณเล่ามาเนี่ย เอาจริง ๆ เวลาพักผ่อนของคุณเนี่ย ผมตีเฉลี่ยว่าวันละ 6 ชั่วโมง ถูกต้องไหมเอ่ย? อา ซึ่ง อ่า ถ้าจะถามว่าพอไหม ก็ อืม อันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบุคคลด้วย ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่า อ่า ร่างกายฟื้นตัวเร็วเนี่ยก็อาจจะทัน แต่สำหรับคุณน่ะ ผมขอเดาว่า อยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการพักผ่อนนะครับ สำหรับวันละ 6 ชั่วโมงเนี่ยครับผม เพราะไหนจะต้อง อ่า แน่นอน ลูกกวน ถูกต้องไหมครับผม เรานอนอยู่กับลูกเนี่ย ถ้าเกิดว่า อ่า ลูกสะดุ้งหรือว่า อ่า มีอาการอะไรนิด นิด ๆ หน่อย ๆ เนี่ย คนเป็นพ่อแม่เนี่ย จะมารับรู้ได้ค่อนข้างไวมาก และจะตื่นแล้วรู้สึกทันที ซึ่ง หก ชั่วโมงที่เป็นเวลานอนเนี่ย มันไม่ใช่เวลาที่ อ่า เราหลับจริง ๆ อยู่แล้วอะครับผม อืม
น่าจะโดยประมาณค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ อา
เพราะฉะนั้นผมอยากจะแนะนำให้ อ่า ในบางวันเนี่ยครับผม ถ้าเกิดว่า อ่า ตอนบ่าย ๆ เนี่ย ถ้าเกิดเรา อ่า ฝาก ลูกของเราแล้วไว้กับคุณย่าแล้วครับผม ถ้าวันไหนเนี่ย เรามีอาการง่วงหรือว่ารู้สึกไม่ไหวจริงเนี่ย ผมอยากให้หาเวลาพักผ่อนหน่อยอะครับผม พักผ่อนในที่นี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่า อ่า เข้าไปนอนในเตียงนอน หรือว่าที่นอนของเรา ท เป็นกิจลักษณะครับผม อาจจะหาเป็นที่พักเป็นโซฟาหรือว่า อ่า เป็นเก้าอี้ อะไรก็ได้ครับที่ว่า สามารถนั่งเอนหลังได้แบบสบาย ๆ ครับผม แค่อย่างน้อยถ้าเกิดเราสามารถหลับได้สัก 15 นาทีถึง 0.5 ชั่วโมงเนี่ย มันก็ถือเป็นการดี ถ เป็นการให้แบบว่าร่างกายเราได้พักผ่อนระหว่างวันแล้วอะครับผม ซึ่งทำให้ร่างกายของคุณเนี่ย รู้สึกสดชื่นได้มากขึ้นด้วยครับผม
ค่ะ อ๋อ ใช่ค่ะ อา อันนี้คือดีมาก ๆ เลยค่ะ ที่คุณเล่ามาเนี่ย ที่ให้ไอเดียเรามาน่ะ เพราะว่าเราลืมนึกเลยค่ะว่า กลางวันน่ะ เราแทบ ไม ไม่ ไม่ใช่แทบอะ เราไม่ได้พักเลยอะ แต่การที่แบบเหมือนมานอนบ้างเนาะ กลางวันเป็นอะไรที่แบบเหมือนหาจังหวะงีบเนี่ย คงจะเป็นช่วงเช้าล่ะค่ะ เพราะว่าช่วงบ่ายน่ะ มันวางมือไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ย มันน่าจะพอเป็นไปได้บ้าง ทีนี้อะค่ะ เรา เวลา ที่เราจะพักเนี่ย ที่นี้คิดกังวลไปก่อนเลยว่า เราเป็นคนที่นิสัยเสียอย่างหนึ่งค่ะ เวลาที่ตื่นมาแล้วรู้ว่าตัวเองตำลัง ทำงานน่ะค่ะ เหมือนทำใจยอมแบบว่าให้ตัวเองพักไม่ได้อะคุณ คือเป็นอะไรแบบว่ารู้สึกว่า ถ้าเราพักน่ะ มันเป็นอะไรที่ เขาเรียกว่าเหมือนงานจะไม่เสร็จ เหมือน เขาเรียกว่ากระวนกระวาย เหมือนถ้าพักก็ไม่ได้พัก อย่างเงี้ย มีวิธีที่แบบว่าวางให้เราออกจากงาน แบบว่าเหมือนบอกตัวเองได้ไหมคะว่า "ควรพัก" เนี่ย มันพอที่จะมีวิธีไหนที่บอกตัวเองบ้างไหมอะคะ?
ครับ อืม ครับผม อืม ครับผม อืม ครับ อืม อืม ครับผม มีแน่นอนเลยครับผม อย่างที่คุณเล่ามาตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ย เพราะว่า อ่า ปัญหาของคุณหลัก ๆ เลยเนี่ย มันคือเป็นการเหนื่อยล้าสะสม ทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจเลย ถูกต้องไหมครับผม และอย่างที่คุณเล่ามาอีกเนี่ย กิจวัตรประจำวันของคุณ ณ ตอนเนี้ย งานเนี่ยมาเป็นอันดับ 1 รวม อ่า ไปอับ หนึ่ง น่ะ แบบมาคู่กับลูกเลย เพราะว่าเราต้องทำงานและเลี้ยงลูกไปด้วยกัน ถูกต้องไหมเอ่ย มันก็เลยทำให้แบบเวลาพักผ่อนของคุณเนี่ย อ่า อาจจะยังไม่เพียงพอเข้าไปอีก ปัญหาในเรื่องของ การเหนื่อยเนี่ย มันก็ยังสะสมและยังคงอยู่ ผมอยากให้คุณเนี่ย อ่า ลองปรับความคิดหรือว่าแนวคิดอะครับผม ให้ย้อนกลับมาดูตัวเราเอง อ่า ย้อนกลับมาดูที่ อ่า ในเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองอะครับผม เพราะว่า สุขภาพเราเนี่ย ก็ถือเป็น ทรัพยา ก เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งเหมือนกัน ถ้าเราไม่ ไม่ดูแลให้ อ่า ทรัพยากรเนี้ย อา อยู่ในสภาพที่ดี หรือพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาเนี่ย ถ้าเกิดมันมีวันใดวันหนึ่งเนี่ย เราเจ็บป่วยไป อ่า จนกระทั่งแบบว่า อ่า เราต้องนอนพัก ล สัก 2-3 วันเนี่ย แน่นอนอะ 2-3 วันนั้นน่ะ เราก็สามารถได้ ไม่สามารถที่จะทำงานได้ ถูกต้องไหมครับผม แล้วยิ่ง อ่า งานประจำที่แบบว่า ที่คุณบอกว่า อ่า ถ้ายิ่งทำเยอะ มันก็จะได้ตังค์ด้วย ถูกต้องไหม เราก็จะสาม่า เราก็จะไม่สามารถทำงานตรงนั้นได้อีก เพราะฉะนั้นน่ะ ผมอยากให้คุณน่ะ โฟกัสในเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองด้วยอะครับผม ไม่อยากให้หักโหมมากเกินไป ใช่ ถึงแม้ทุกวันเนี้ย อ่า เราเหนื่อย แต่เรายังไหวอยู่ แต่แน่นอนว่าร่างกายเราเนี่ย มันไม่ใช่เครื่องจักร มันต้องการการพักผ่อน ที่เพียงพอ และการพักผ่อนที่ทำให้ อ่า ร่างกายเนี่ยมันได้ฟื้นตัว วันเนี้ยเราอาจจะยังแข็งแรงอยู่ แต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่เรา อ่า เราเริ่มอ่อนแอ อา เพราะฉะนั้นน่ะ ความเหนื่อยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย มันก็อาจจะมาหาเราได้เหมือนกันนะครับผม ถ้าเกิด ว เรา อ่า เราดูแลร่างกายตัวเองน้อยเกินไปอะครับ
ใช่ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ โอเคเลยค่ะ เอาจริง ๆ นะคะ คือขอบคุณที่ทำให้เรารู้สึกตระหนักอะ เพราะก่อนหน้าเนี้ย คือเราไม่ได้นึกถึงตัวเองขนาดนั้นเลยค่ะ แต่อย่างที่คุณบอกเนาะว่า ร่างกายเนี่ยก็เป็นทรัพยากร อันนี้จริงมาก ๆ ถ้าวันไหนที่แบบ ถ้าเปรียบเทียบเนาะ ถ้ามันแบบว่าเราฝืนไปมากกว่าเนี้ย มันอาจจะเป็นอะไรที่น๊อตหลุดได้เนาะ วันนั้นน่ะมันน่าจะน่ากังวลกว่านี้ เพราะฉะนั้นถ้าเหมือนเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนทัศนคติตัวเองนิดหนึ่งว่า ถ้าเราให้เมตตาต่อตัวเองบ้างในการพักผ่อนบ้างเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่เหมือนซ่อมแซมร่างกาย แบบว่าเหมือนร่างกายก็น่าจะอยู่กับเรายาว ๆ เพราะว่าความเป็นแม่น่ะเนาะ ก็อยากจะอยู่กับลูกจนแบบเหมือนเห็นเขาประสบความสำเร็จ อันนี้คือดีมาก ๆ เลยค่ะ เป็นอะไรที่แบบเหมือนทำได้เลย แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนทัศนะคติตรงนี้ได้เลย เพราะพอมาอิงกับลูกด้วยแล้วเนี่ย มันเป็นอะไรที่เปลี่ยนง่ายมาก ๆ เลยอะค่ะ แล้วอย่างนี้อะค่ะ ระหว่างวันน่ะ คือร่างกายอะบางทีมันเมื่อยมากค่ะ มันแบบเหมือนเส้นมันตึง อะไรอย่างเงี้ย พอจะมีวิธีที่แบบว่าเหมือนยืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรืออะไรอย่างเงี้ย พอจะแนะนำได้บ้างไหมคะ? เพราะว่าเราไม่มีเวลาไปแบบยิม ไปอะไรออกกำลังกาย จริงจังอะไรขนาดนั้นน่ะค่ะ
ครับ ถูกต้องเลยครับผม อืม ครับ ถูกต้องครับผม ครับ ครับ อืม อ๋อ อ๋อ ครับผม ถ้าอย่างงั้นวิธีการที่ง่ายที่สุด ที่สามารถทำที่บ้านได้เนี่ย อ่า อยากจะล ให้ลองศึกษาในเรื่องของโยคะดูครับผม อา เพราะว่ามันจะมีพวกท่าง่าย ๆ ในการยืดเส้นของเราอยู่ เราสามารถทำเองได้ทุก ๆ เช้าเลยครับ หลังจากเราทำอาหารเสร็จแล้วให้ลูกทานอย่างเงี้ย อา พอเสร็จแล้ว ก่อนเราจะมี น่าจะมีเวลาว่างสักพักหนึ่งอะ สักวันละ 10 ถึง 15 นาทีอะ แค่เนี้ยมันก็สามารถทำให้ร่างกายของเราเนี่ย ฟื้นฟูได้เยอะแล้วครับผม จากการออกกำลังกายด้วยวิธีของโยคะครับผม
อา ค่ะ โอ๊ย อันเนี้ย จริงค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลดูเลยค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะว่า มาฟังเราระบายแบบว่าเรื่องคุณแม่อะเนาะ แล้วก็คุณแม่ที่ทำงานหนักมาก ๆ จนทำให้เราได้ไอเดียวันนี้แล้วค่ะ แล้วที่สำคัญตระหนักว่าชีวิตเราเนี่ย ยังไงก็ต้องดูแลตัวเอง เพราะจะได้ดูแลลูกด้วย วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ครับ เออ ยินดีมากครับผม ถูกต้องครับ ยินดีครับผม แล้วเอาแร อ่า ให้กำลังใจเลยนะครับผม เอาแรงใจช่วยเลยครับว่า ขอให้ผ่านประสบการณ์ช่วงนี้ไปให้ได้นะครับผม ยังไงก็สวัสดีครับ